À bạn ơi, bạn có thể vẽ lại cho mình một cái bức tranh về một ngày bình thường của bạn nh được hông vậy? Cái cái dòng chảy thời gian của bạn thường diễn ra như thế nào vậy bạn ơi?
Ừm, một ngày làm việc của mình hả? Ngày làm việc của m một ngày bình thường của mình thì ờ, mình mình nói ngày thường ha, hổng phải ngày nghỉ ha, tại ngày nghỉ cuối tuần thì chắc chỉ toàn ngủ thôi. <laughs> Ngày, à, ngày thường á thì, kiểu, mình cũng sáng thức dậy tranh thủ đi làm, đi làm rồi, à, chiều về, chiều về tranh thủ ăn uống gì đó đi học, học rồi tới tối, tới tối về lại ăn uống chút đỉnh rồi tắm rửa ngủ nghỉ thôi bạn. Ngày thường của mình nó vậy á, nó lu bu kiểu đấy là vậy, nó hông có thời gian nghỉ ngơ nghỉ ngơi hay là giải trí gì đặc biệt đâu, nó nó, kiểu, nó hơi đơn điệu á. Ờ.
Ưm, ừm. Ừm. Ừm. Vâng, có vẻ bạn không phải là có vẻ bạn không phải là người kỷ luật lắm nhỉ? <laughs>
Thì đúng rồi bạn, tại vì, ờ, thực tế là mình, ờ, kiểu, cũng hổng phải là, kiểu, ơ, dân, ơ, cũng hổng phải khoa học lắm ấy. Tại vì cứ, ơ, đi làm rồi đi học, ơ, giờ giấc nó cũng hơi eo hẹp á, để mà mình có thể thực hiện những cái thói quen gì đó mà mình nghĩ nó khoa học, hay nó tốt cho sức khỏe, nhưng mà giờ cái hoàn cảnh của mình nó hổng cho phép ấy, nên cũng khá là khó thực hiện thực thực hiện theo cái lịch trình cố định hay gì gì đó ấy. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì riêng việc học nha, bạn có một lịch trình hay là một khung giờ học cố định nào cho mỗi ngày hông? Hay là bạn cũng tùy cơ ứng biến như mọi việc khác luôn?
Ừm. Thì đó, nãy mình có chia sẻ là mình học từ buổi chiều tối cho đến tối muộn là mình học, ừm, các ngày trong tuần vậy á bạn, đấy, thì ình tới đó là một cái lịch cố định chứ hông phải là một cái lịch mà có thể linh hoạt thay đổi tùy ngày, tùy tuần hoặc là gì đó, đó là lịch c cố định của trường học, họ yêu cầu là mình phải thu xếp mình đáp ứng sao đó để mà mình có thể tham gia đầy đủ những cái tiết học, những cái lớp học đó, đại loại vậy á, ừ.
Ừm. Ừm. Ờ, là riêng việc học là cũng có một sự kỷ kỷ luật nhất định ha. <chuckles> Ờ, vậy nha
Ừm. Đúng rồi, nói lên nói đi cũng nói lại thì cũng có kỷ luật chứ đâu phải hổng có gì đâu, đúng hông? Ừ, ừm.
À,vậy trong cái lịch học đó đó, thì bạn phân chia thời gian ờ, trong cái lịch học đó nha thì gồm những cái những cái công việc học như thế nào vậy? Bạn phân chia thời gian giữa việc học trên lớp nè, tự học và nghỉ ngơi như thế nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, như thế này nha, mình á cái lịch học của mình thì nó hơi bị sát, tức là nó nó sát nhau, nó gần nhau luôn, tức là mình học từ thứ Hai, Ba, Tư, Năm luôn, tức là trong 1 tuần mình học 4 ngày liên tiếp luôn và theo hồi nãy mình nói là buổi sáng là mình ban ngày mình bận đi làm, mình học ban đêm, thì theo như bạn thấy là mình không có thời gian để làm bài tập về nhà. Đấy, cho nên là thật ra bình thường mình học tới tầm khoảng 10:00 tối mình về nhà, thế là mình ngồi mình học, mình làm bài tập các thứ này kia tới gần 1:00 sáng, gần 1:00 sáng, rồi mình ngủ nghỉ sáng mình đi làm. Đi làm mà cứ trong trong ngày trong tuần á mình có bài tập về nhà nhưng mà mình phải cố gắng mình hoàn thành luôn trong cái buổi tối hôm đó, chứ sang ngày hôm sau là mình bận làm mình không có thời gian để mà mình làm bài tập trong giờ mình làm được. Đấy, còn 2 ngày còn những ngày cuối tuần thì nó hơi thư thả xíu là thí ví dụ như thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật thì ô kê nếu có làm bài tập hoặc gì gì đó thì mình dư dả thời gian, mình có thời gian mình luyện tập thêm, mình tập thêm, mình học học này học kia thêm, đại loại vậy á, ừm. <laughs>
Ừm. Ừm. Ồ! Ừm, có vẻ bạn rất là bận rộn ha. <chuckles> Ờ, ừm, vậy thì bây giờ nha, chắc chắn là sẽ có những cái lúc mà mình không thể nào mà kiểm soát được mọi thứ rồi, khi mà bạn nhận ra cái, à, cà cái kỳ cái cái việc mà học của bạn á bị trì hoãn quá lâu chẳng hạn hoặc là cái kỳ thi đang đến gần á, thì bạn thường làm gì để thay đổi được cái tình hình như vậy?
Ừ, cũng khá là bận. <chuckles> Ừm. Thì ừ, ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thật ra cái việc học của mình là nó không có thời gian để trì hoãn đâu bạn, tại vì theo như nãy mình chia sẻ là mình học liền tù tì 4 ngày liên tiếp trong 1 tuần luôn, đấy, rồi thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật là mình có l có ở nhà mình rảnh. Thì những cái khoảng thời gian rảnh đó là mình có thể mình áp dụng để mình ôn thi, hoặc là mình coi thêm bài vở hoặc là mình có thể chuẩn bị thêm, sao đó, chứ mình chưa thật ra là mình chưa có bị rơi vào cái tình trạng là không thể cứu vãn hoặc là rơi vào cái tình trạng là phải chạy nước rút hay là chạy deadline chưa r chưa rơi vào tình huống đó ấy ờ, ờ, đúng rồi, hổng hổng có bị tình trạng đó bạn, ừa.
Ồ. Ừm. <chuckles> Nước đến chân mới nhảy ha. Ừm, vậy thì, ờm, ờ, khi mà rơi khi mà phải cày một cái việc gì đó gấp á, hoặc là đến kỳ thi chẳng hạn thì cái chiến lược bạn nó có thay đổi gì hông?
Ừm. Ừm, cái chiến lược mà kỳ thi ở đây á, là mình ví dụ như là hiện tại là thực ra lịch thi của mình á, là luôn được thông báo trước là tầm khoảng 1 tháng, đấy, thì trong 1 tháng đó ngoài cái thời gian đi học, đi làm liền tù tì những cái ngày trong tuần, thì những cái ngày cuối tuần mình có thời gian rảnh thì mình sẽ chuẩn bị trước cho cái kỳ thi đó. Tức là thí dụ như tại vì kỳ thi là được thông báo trước là tầm 1 tháng trước, thì trong những cái giai đoạn cuối tuần đó mình có thể dành thời gian để mình ôn thi, mình luyện thi, mình coi bài tập các thứ để mình chuẩn bị cho cái k kỳ thi vào một tháng tiếp, ưm, tháng tới đó. Nên là cũng không phải là rơi vào cái trạng thái là bị bị nước tới chân mới nhảy hoặc là bị gì cả, tại vì mình b đơn giản là mình có được cái thời gian biết trước và mình có thời gian chuẩn bị đúng rồi, đúng rồi, ừa, ừm, từ đó nên là cũng không không không phải là rơi vào cái trạng thái gì mà căng thẳng lắm ấy ừa, mình cứ chuẩn là bị mình ôn thi, hưm hưm, thì mình cứ ôn thi dần dần, dần dần, từ từ, từ từ vậy đó, chứ hổng phải là mình cứ ôn dồn dập, những ngày cuối gần thi là mình cứ dồn dập mình không có bị mình không có bị đẩy tới bước đường cùng như vậy. <laughs> Ừa.
Ừm. Ừm, ừm. Có s một cái sự chuẩn bị khá kỹ càng ha. <chuckles> Ừm. À. <laughs> Ừm, ừm. Ừm, <laughs> à, dựa vào những cái gì mà bạn kể nãy giờ á, thì mình thấy là bạn là một người sống nói chung là có kỷ luật cho việc học á và, à, mọi thứ của bạn gần như đi vào quỹ đạo luôn rồi. Ờ, thì bạn có cái vũ khí, bạn có vũ khí bí mật nào cho cái việc mà sắp xếp mọi thứ đi vào quỹ đạo hông? Ví dụ như là một công cụ hay là một cái kỹ thuật nào đó mà bạn có thể thay đổi cách bạn học á?
Ừm. Ừm. Ờ, thì đó, nó vậy đó, ừa. Ừm, cái, ơ, thật ra cái, ơ, hồi nào giờ chủ yếu là mình học theo cái kiểu truyền thống á bạn. Tức là, kiểu như, mình học, ơ, mình học thì cứ, ơ, mình sử dụng sách vở, bút viết bình thường thôi, thỉnh thoảng, ơ, thí dụ như mấy môn ngoại ngữ á, mấy môn ngoại ngữ thì mình có dùng app, dùng app, mấy app học ngoại ngữ, app để học flashcard rồi học từ vựng các thứ á, thì mình cũng có, a, sử dụng, đấy. Còn những cái cách mà học bài truyền thống để mà ghi nhớ thì cái cách ghi nhớ hiệu quả nhất là viết ra ấy bạn, mình nghĩ vậy.
Ừm. Ồ. Ừm, vậy thì bạn theo cái truyền phái truyền thống hơn là công nghệ, đúng hông?
Ừm, thì đó, ừ. Tùy, tùy, công nghệ ở đây mình chỉ áp dụng chút ít thôi, chứ mình hổng phải phụ thuộc hoàn toàn h tất cả vào công nghệ. Tức là, ừm, đơn cử như giờ học ngoại ngữ đi, học ngoại ngữ thì mình ô kê mình học tiếng Anh, thì bây giờ ngoài cái việc mà sử dụng flashcard thì mình cũng áp dụng mình viết ra. Tại vì nhìn nhìn á, cái mắt mình á mình nhìn vô cái mặt chữ trên điện thoại, nhưng mà nhiều khi mình hổng có nhớ được á bạn, nên là để tăng thêm cái khả năng mà ghi nhớ lâu á, thì mình nên viết ra nữa chứ hổng phải là nhìn thôi, hoặc là, à, dùng cái điện thoại rồi ngồi type, ngồi gõ ra vài chữ trên màn hình điện thoại thì nó cũng mình nghĩ nó hổng hiệu quả bằng cái việc mà mình ngồi viết ra. Tại vì viết ra nó rất là hiệu quả luôn, tay mình viết, mắt mình nhìn, đầu mình ghi nhớ mà bạn, kiểu vậy á.
Ừm. Ừm hứm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, mặc dù là có những cái ứng dụng công nghệ hỗ trợ nhưng mà bạn vẫn thấy thích theo kiểu truyền thống nó sẽ hiệu quả hơn, đúng hông? Ơ, vậy thì
<laughs> Ừ. Ừ, thì đúng rồi, đúng rồi.
Ừm, vậy thì nha, thì mình thấy là, ừm, dạo dạo gần đây trên mạng thì có r lan truyền rất là nhiều cái kỹ thuật, ờ, học tập á. Nhưng mà đôi khi chúng ta áp dụng nó nhưng chúng ta cũng không biết nó là gì đâu, thì bạn có thường dùng cái thuật kỹ thuật, à, Pomodoro hay, gọi là, học theo khung thời gian ngắn hông vợ hông vậy?
Ừm. Ừm, Ừm, học á hả? Học thì, à, thực tế là mình mình cũng hổng có học theo khung thời gian ngắn đâu bạn, kiểu như, giờ mình đơn cử ví dụ như ngày cuối tuần đi, thứ Bảy Chủ nhật mình rảnh ở nhà thì mình sẽ lấy bài ra học, nhưng mà thường thường mình sẽ học một tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ xong đó mình nghỉ ngơi, mình nghỉ mình đi đâu đó mình đi dạo, dạo hồi mờ thí dụ như buổi sáng mình học, xong mình dạo dạo gì đó rồi tới buổi chiều tối mình học tiếp, đại loại vậy á. Chứ hổng phải là mình học liên tù tì 4-5 tiếng liền đâu, mình học tầm khoảng tiếng mấy, 2 tiếng thôi. Xong kế đó mình, ờ, mình mình phụ nha gia đình mình nấu bếp, mình đi chợ hoặc là đi siêu thị mua sắm đồ, mua cái này mua cái kia với mẹ mình. Đấy, xong rồi chiều chiều tối nấu nướng ăn uống xong thoải mái, khỏe khoắn gì đó học tiếp, học tiếp rồi Chủ nhật rảnh thì lại học tiếp vậy đó. Mà cái cái khoảng thời gian của mình học á nó cách nhau khá là dài á bạn, chứ hổng phải là, ờ, mình học là tầm khoảng 30 phút, rồi mình nghỉ 5-10 phút, rồi mình vô học tiếp mình hổng có vậy, đấy, ừ. <laughs> Đó, đó, ưm, thì nó cũng có những cái khoảng nghỉ, nhưng mà khoảng nghỉ của mình nó dài chứ hông phải là khoảng nghỉ ngắn như cái, mấy cái phương pháp nó nó nó nó đề cập. Ừ.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. À! Ừm. <chuckles> Đúng rồi kh đúng là nhưng mà Ừm. Ờ. Thì à
Ừm.
ừm, bây giờ nha, là khi mà, gọi là, bạn cũng, gọi là, đi làm rồi, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi, có đi làm, ừ.
Ng ngoài việc học thì bạn có việc đi làm, rồi cũng có việc công việc gia đình, rồi cũng có rất là nhiều thứ nữa, thì mình nghĩ đó một cái bài toán mà ai cũng gặp phải á đó chính là làm làm thế nào để mà dung hòa được tất cả mọi thứ á, ví dụ học chính, học thêm, đi làm, gia đình và đôi khi còn phải dành thời gian cho bản thân nữa á bạn. Bạn có thể chia sẻ cái bí quyết mà bạn có thể dung hòa mọi thứ đó lại với nhau hông?
Ừm. Ừm. Ừm. À! Ừm. Thật ra thì mình hổng có đi học thêm á bạn ơi, mình cứ học bình thường thôi à. Ờ, ý là, kiểu sao ta, đi học thêm thì nó mới ngốn nhiều thời gian chứ còn học bình thường thì chắc cũng hổng có ngốn mấy ấy. Tại vì buổi sáng, buổi sáng ví dụ như mình đi làm, tầm khoảng 9:00-10:00 sáng mình đi làm, mình đi làm tầm khoảng, ờ, bôn 3:00-4:00 chiều gì đó thì mình tranh thủ về nh về trường, về mình ghé về trường mình học, tại vì cái khoảng thời gian từ chỗ làm tới chỗ đi học thì nó cũng mất khá là xa, đi khoảng tận tầm khoảng tiếng 2 tiếng mới tới nó mới tới trường học. À, chưa kể thời gian mình phải ăn buổi chiều mình mới có sức rồi mình mới vô học. Đấy, xong rồi cứ nó cứ nó cứ cái dâu vòng luẩn quẩn nó lặp lại từ 2, 3, 4, 5 đấy. Xong rồi tới thứ 6, thứ 7, Chủ nhật gì đó thì ở nhà mình cứ thư thả thoải mái ở nhà mình làm này làm kia với mẹ mình, mình nấu nướng hoặc là phụ giúp mẹ mình dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, tắm chó, tắm mèo gì đó, xong <chuckles> rồi xong rồi mình mình lại lấy bài vở ra mình học thôi chứ mình hổng có mình mình mình hổng có tham gia học thêm hay là phải luyện thi, ôn thi gì hết á bạn ơi. Tại vì hiện tại cái môn mình học, ờ, cái mình học có một môn duy nhất là môn ngoại ngữ thôi bạn. <laughs> Ừ.
Ừm. <chuckles> Ừm, cũng đúng ha! Ừm. Ừm. <chuckles> À. Vậy còn Ừm. Ờ, <chuckles> vậy còn cái sự cân bằng của nó và những việc khác thì bạn đã làm được rồi, đúng hông? Nhưng mà bạn có phương pháp nào cho cái việc cân bằng đó hông?
Ừm. Tức là, nó thực tế cân bằng ở đây là tự cái thời gian nó đã rơi nó đã đi vào cái quỹ đạo đó rồi, chứ mình cũng không phải tốn công tốn sức mà mình như thế này. Người ta phải tìm cách cân bằng nếu mà người ta ôm đồm nhiều thứ, còn trường hợp mình đâu có quá nhiều thứ để mình ôm đồm, cho nên là mình đâu có cần phải tốn công để mà mình thu xếp, mình sắp xếp lịch trình, ờ, học môn này môn kia, rồi lịch thứ mấy học môn học học thêm môn gì, mình đâu có vậy đâu bạn. Mình chỉ có đi làm, đi học, ờ, ở nhà gia với gia đình mình thôi. Tức là, thực ra nếu mà mình học mà học quá nhiều môn, ví dụ như thay vì mình học một môn ngoại ngữ, mình phải đi học thêm kỹ năng sống, hoặc là học những môn kỹ năng mềm, hoặc là học văn bằng hai, học đại học văn bằng hai, rồi học lên thạc sĩ các thứ á thì lúc đó mới bị nhiều thứ dồn lại và mới bị s mới mới mới phải sắp xếp lịch trình. Còn mình thì mình học có một cái duy nhất, thì thật ra theo thời điểm là mình mình nghĩ là, ừm, cái theo suy nghĩ của mình là nên tập trung học một cái gì đó duy nhất, học chắc chắn rồi sau đó học tới cái cái tiếp theo. Còn còn quá lắm á, quá lắm thì học 2 môn hoặc 2 môn cùng một lúc thôi là đã nhiều rồi. Chứ thật ra học nhiều môn cùng một lúc á mình mình hổng có thời gian mình tiếp thu hoặc là mình mình học chuyên sâu về một cái gì đó, nên là những cái mình học nó chỉ ở tầm nó nó nó ở trên trên nó kiểu nó nó nó nó hơi nông á bạn. Nên là mình mình, kiểu, cái cái cái suy nghĩ của mình nó nó học nó học vậy á bạn, tức là vừa học vừa làm nhưng mà vẫn có phải có thời gian dành cho bản thân, kiểu vậy á. Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ. Ừ, ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy là cái việc học nó cũng không mang đến lại quá nhiều áp lực cho bạn, đúng hông? Ừm, nhưng mà ờ, nhưng nhưng mà bạn
Nó, kiểu kiểu ừ, đúng rồi, tại vì hiện tại mình học có một môn mà, <chuckles> ừm, vậy á, ừ.
à, nhưng mà chắc hẳn là bạn cũng đã từng trải qua như bạn nói là, ờ, bạn đã học q trải qua đại học rồi đó, thì chắc hẳn là bạn cũng từng trải qua những cái thời gian mà, gọi là, cái việc học nó chiếm rất là nhiều thời gian trong ngày luôn, mà dẫn đến là nó s đúng rồi, rồi nó sẽ gây cho bạn những áp lực, những khó khăn nữa. Ờ, thì bạn có th ừm, mà bây giờ đúng rồi, bây giờ bạn hãy là ví dụ bạn dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của bạn đi nha, bạn đưa ra một vài lời khuyên hay là một vài tip học tập cho các, ờ, cho các em học sinh, ờ, sinh lộn cho các em sinh viên chẳng hạn, để có thể quản lý thời gian học của tốt hơn.
Ừ. Ừm. Đúng, đúng, đúng, đúng, ai cũng trải qua cái giai đoạn đó mà bạn. Ừ, đúng rồi, tại vì cái giai đoạn ừm, ừm, chính xác, nên bây giờ mình phải rút kinh nghiệm. <chuckles> Ừ. Ừm <chuckles> thật ra á, thật ra bản thân mình á, bản thân mình thì mình đã từng trải qua cái giai đoạn làm sinh viên, thì sinh viên học rất là nhiều và thời gian cũng rất là khó khăn, cho nên là nếu nếu bản thân á mình để lấy lời khuyên cho một bạn sinh viên nào đó thì mình hổng dám khuyên. Tại vì bản thân mình là cái giai đoạn thời sinh viên mình cũng học sấp bất sang bang giống như mấy bạn giờ thôi, chứ hông phải là học một cách thư giãn hay là một cách, ờ, cưỡi ngựa xem hoa, hổng học được vậy đâu. Nhưng mà trường hợp nếu mà bây giờ mình mình có một cái lời khuyên dành cho những bạn như mình là cũng đang đi làm và muốn đi học một cái gì đó á, thì nếu mà bản thân là mình mình dành lời khuyên thì mình nói với mấy bạn là chỉ nên học từ 1-2 môn cùng một thời điểm thôi, đừng nên ôm đồm học quá nhiều. Đấy, tại vì bây giờ mình mình mình mình đã bước ra ngoài đời, mình đã đi làm mình có thu nhập rồi, thì mình không cần phải cố gắng ôm đồm quá nhiều, học nhiều thứ để làm gì, đấy. Học từng môn từng môn và những môn nào mà nó khiến mình thực sự hứng thú và mình cảm thấy có đam mê với cái môn đó mình học thôi. Đấy, chứ thật ra mình mình, kiểu, mình học theo xu hướng mà, mình thấy học môn đó chắc hiện tại cũng có ích và môn đó có thể là, ờ, cải thiện thu nhập thì ô kê mình học, mình tập trung môn đó hoặc là một môn thứ 2, tối đa là 2 môn thôi là được rồi, đừng ôm đồm học quá nhiều. Tức là mình nên có thời gian làm, có thời gian học và có thời gian cho bản thân. Tại vì thời gian bản thân đó mình có thể là dành cho bản thân mình, cho gia đình mình hoặc là mình có thể là trau dồi thêm cái cái môn học, ừ, để mà mình học chuyên sâu, học học nhiều hơn, chứ đừng học kiến thức mà, kiểu, hời hợt nó cũng khó lắm. Vậy á. Ừm.
Ừm. Ừ. <chuckles> Ờ. <chuckles> Ừm Ồ! Ừ. Ừm, mình chỉ cần tập trung 1-2 môn nào đó cho quan trọng, đúng hông? Và mình đam mê, là được.
Ừm, đúng rồi, tại vì bây giờ mình đã có việc làm rồi mà, mình đâu cần phải, ờ, cố gắng ôm đồm quá nhiều thứ để mình có cái bằng cấp nữa làm gì đâu, mình đã đi có việc làm rồi mà.
Ừm. Ừm, nhưng mà bạn bạn nhưng mà bạn nghĩ là cái việc mà tập trung 1-2 môn, rồi sau đó học thêm một vài môn kỹ năng sống hoặc là một mài vài môn đam mê, năng khiếu của mình á, nó sẽ nó có riêng nó sẽ không tốn quá nhiều thời gian của mình, đúng hông?
Ừm. Ừ hứm Đúng rồi, học mấy môn đó nó nhẹ nhàng, theo mình thấy là học cái đó là chủ yếu là luyện kỹ năng sống chứ hông phải là sách vở gì nhiều đâu, học mấy cái đó nó sẽ nhàn hơn nhiều. Ừ. Đấy. <chuckles>
Ờ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, <chuckles> cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện rất là hay và ý nghĩa nha. Chào bạn.
Ô kê, không có gì, cảm ơn bạn nha, trò chuyện với bạn hôm nay cũng vui á. Bye bye bạn ha.